Ừm, cái thứ mà mình mang theo thì cũng không hẳn, bởi vì mình thì không có dùng dấu gấu bông, hay là, ừm, ảnh thì gia đình thì có ở trên điện thoại rồi. Ừm, mình nhớ là cái thứ mà mình mang hàng tuần, từ hồi mình sinh viên năm nhất cho đến sinh viên năm hết năm tư đại học ấy, thì đó là hàng tuần, tuần nào mẹ mình cũng làm cho mình 1 lọ ruốc bạn. Ờ, bởi vì mình khá là kén ăn ấy, thế nên là khi mà, ừm, ừm, mẹ biết là mình kén ăn nên là lên trên này rất là khó ăn, mà nếu mà đã không chịu ăn rồi thì làm gì có sức học, đấy. Bố mẹ bảo là "Phải có thực thì mới vực được đạo", thế là tuần nào mẹ mình cũng chuẩn bị cho mình 1 lọ ruốc, để mà á nếu mà có lười l nấu ăn ấy thì còn có ruốc mà ăn. Đấy, đấy là cái thứ mà mình, ừm, mình lúc nào cũng có, và bố mẹ mình lúc nào cũng chuẩn bị cho mình khi mà mình bắt đầu lên quay trở lại Hà Nội.
Ừm. Ừm. À. Ừm. À! <laughs> Nghe ngon quá. Ừm. Ừm. <laughs> Chính xác. Ừm, hồi á. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, thật ra ăn á là để, ờ, bố mẹ gửi lên để bạn ăn để bạn chống đói là một ha, nhưng mà cũng để bạn nhớ về gia đình nữa nè, cái món ăn mà mình cũng hay ăn ở nhà nữa, đúng hông? Ừm, thì quay lại như bạn chia sẻ hồi nãy á, là mẹ bạn, kh cái khoảnh khắc mà chia tay rất là xúc động ha? Rồi, nhưng mà trên cái chuyến xe hay là cái chuyến tàu mà bạn đi ra Hà Nội á, thì cái lúc đó bạn bạn bạn có suy nghĩ như thế nào khi mà đã chính thức rời xa ba mẹ?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật sự nhá, là trê ờ, lúc, ừm, khi mà đi xe lên Hà Nội ấy, thì lúc đấy mình vẫn hào hứng nhiều hơn, mình vẫn hào hứng, mình rất là mong đợi những cái gì nó sắp xảy ra trong cái cuộc một cái trang mới của cuộc đời mình đấy. Nhưng mà thực sự là khi l lên đến trên này, sau khi dọn đồ đạc ra xong rồi là, ôi, ngồi trong căn phòng lúc đấy mình chỉ có một mình thôi, bởi vì mình mới lên chưa có quen ai, và mình cũng chỉ ở trọ một mình thôi, thì thực sự là lúc đấy cảm xúc mình bắt bắt đầu vỡ hòa bạn ạ. Lúc đấy nó nhớ như là da diết, tự nhiên là ở một cái căn phòng lạ không phải căn phòng của mình suốt 18 lăm, xong rồi mình ở chung với một nhà chủ nữa. Thì thấy gia đình họ ăn cơm với nhau, mà mình vẫn lủi thủi trong phòng, vẫn chưa có nấu cơm, chưa dọn đồ ra, tự nhiên lúc đấy ló mới thấy là, à, cái cảm xúc lạc lõng giữa một cái, ờ, vùng đất mới nó bắt đầu nó có ở trong mình, và lúc đấy nà thực sự là cảm thấy tủi thân và đã òa phải khóc đấy. Thật sự là mình không nghĩ đâu, bởi vì trên đường đi thì mình vẫn rất là vui đấy, chứ không hiểu sao ừm, khi mà đến phòng thì nó lại có một cái cảm xúc tủi thân như thế, và đã phải gọi điện về ngay cho bố mẹ để nghe được giọng của bố mẹ đấy. Khổ ghê.
À, vậy là có <laughs> Ừm. À! Ừm. Ờ. À. Ừm. Ừm. À, ra vậy. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. <laughs> Vẫn hào hứng à? Ừm. Đó. À, vậy đó ha? Vậy là bạn, giống như là, cái lúc đó là bạn phải đối mặt với thực tế thì bạn mới nhận ra được là nó nó không có như mình nghĩ, đúng hông? <laughs> Ừm, vậy vậy thì, ờm, hông biết là bạn phải mất tầm bao m lâu bạn mới có thể quen với cái cuộc sống một mình, không có gia đình ở bên như vậy?
Đúng rồi. Thật sự.